Bởi vì những cái vụ việc của mình ấy, nó xảy ra thường thì bọn mình, kiểu, đá cứ thuê sân ở ngoài mà. Mình nghĩ những cái vụ việc này nó
Ừm.
nó thường xuyên xảy ra đấy, nó thường xuyên xảy ra. Chẳng qua là thì bọn mình nghĩ ra một cách đấy là thứ nhất là bọn mình đá, bọn mình s đá với người quen ở trong công ty. Thì thì nó sẽ đỡ đúng không? Và thứ hai, à, bọn mình sẽ thuê trọng tài. Bọn mình sẽ thuê trọng tài để bắt cái trận đấy. Thì đấy, thì từ đấy nó giảm luôn. <chuckles> Không còn không còn những cái pha bóng nóng nữa.
Ờ, hiểu, đúng rồi. Có. Ờ, hiểu, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ừm, đúng rồi. Ừm. Ờ, cũng có thể ha? Nghe có vẻ hợp. Ừm, mình thì thấy mình thì nhìn thấy nha, mình thì thấy khi mà những cái đầu nóng mà nó xảy ra á là, ừm, đá bóng mà, kiểu, nó có một chút cá độ trong đấy, kiểu, ừm, đội đá bóng chia ra là 50:50 này, hay là 70:30 này, hay một trăm, một trăm phần trăm. Đúng rồi, những cái này thì gọi là mình thấy là những khi mà đá với cái cái từng cái mức độ thì nó sẽ có cái cái cái cái cái cái cái sự cạnh tranh khác nhau. Nếu mà là một trăm, 100% thì mọi người sẽ kiểu rất là try hard nha, không đùa đâu. Đúng rồi. <sneezes>
<sniffs> Ừm. À, ừ, đúng rồi, đá kèo. <sniffs> Đúng rồi. Đá rát lắm, mình đá cá nhân mình á, mình sẽ thích đá những kiểu 50:50, đá kiểu vui vẻ thôi, chứ còn để mà nói đá tầm 70:30 hay 80:20 nha là đã bắt đầu có những cái sự vào bóng <tsk> rất là, à, mãnh rát rát rồi đấy.
Ừm, đúng rồi, chính xác. Ừm, hiểu.
Mà bản thân mình mà mình còn phải giữ cơ thể mình, giữ chân, giữ tay để, ừm, mai mình còn đi làm nữa, đúng không?
Ừm. <sneezes> Chính xác, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi.
Chứ còn, ờ, đá như thế đâu giải quyết được gì đâu, sức khỏe thì nại còn có khi còn lại bị ảnh hưởng.
Đúng rồi. Ừm, nói chung là khi mà nhìn vào cái những cái mình đã mình xem rất là nhiều những cái ở trên mạng cũng như là người ta quay lại những cái cái vụ đấy. Thì vô hình chung nó làm xấu đi làm xấu đi cái hình ảnh đúng, chính xác. Ừ, tự nhiên, kiểu, nhìn bây giờ xong hồi đấy mình cũng đòi bố mẹ đi học nghiệp bóng đá chứ bộ. Xong bảo là tiền mà lỡ mà bị gì, tiền chữa bệnh không có, lấy gì cho mày mày mày học mày mày mày đá nữa, kiểu vậy. Thì vô hình nói chung là những cái này nó tạo ra cái cái cái cái cái cái cái cái gì, định kiến trong lòng của mọi người á.
Ừm. Cái hình ảnh của bóng đá, ừ, mình cũng thấy xấu xí đi. <sniffs> Ừm. Ừm. <sniffs> Ừm, đúng rồi, tạo ra một cái ác cảm ấy.

Ừm, chắc là vậy. <chuckles> Cảm, ừm, cảm giác như lúc đấy thì, gọi là, mình cũng không tập trung học, mình tập trung hết sức cho, ưm, đá bóng, rồi thi cử này nọ. Ờ, đúng rồi. Thì sau này thì khi mà lên đại học hay lên cấp 3 thì mình tập trung cho việc học hơn, mình cũng ít tham gia, nên là cũng không còn những cái cơ hội mà được thi tham gia đá bóng, ưm, cấp trường hay là cấp tỉnh nữa. Nên cũng gọi là kết thúc rồi, <chuckles> giờ đá cho chơi chơi thôi. Không biết thì bạn thì như thế nào nhỉ?
<laughs> Ừm. Kiểu bị hụt hẫng, đúng không? Thất vọng các thứ, đúng không? Ừm. Ừm. Ừm. Ừ. Còn đối với mình thì mình đá bóng thì mình đã từng được vô địch cấp 3, nhưng mà đối với mình thì cái kỷ niệm mà đáng nhớ nhất với mình đấy là khi mà mình đá bóng với công ty mình ấy.
Ồ! <coughs> À. Công ty.
Thì bản chất cái bộ môn đá bóng, mình nói thẳng luôn, nó là bộ môn đối kháng, tính chất đối kháng rất là cao bởi vì bạn cái tần suất bạn va chạm liên tục, cũng như là bạn chỉ cần vào bóng rát một phát là nó rất phức tạp, đúng không? Thì cái kỷ niệm đấy là khi mình ờ, năm ngoái, khi mình đá bóng với đội bóng của công ty mình thì, ừm, không may đội bóng của mình và đội bóng của đội bạn đã có những cái xô xát, ưm, ngoài ý muốn.
Ừm, đúng rồi! Đúng rồi, nói chung là cạnh tranh rất, ơ Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Ừm. À. Hiểu, hiểu, hiểu, nói chung là hông giữ được cái đầu lạnh. Ừm.
Thì đấy đấy, thì chắc là bạn cũng gặp cái này, đúng không? Kể cả bạn nhìn trên mạng các thứ thì đá phủi nó cũng có nhiều cái này, đúng không? Chỉ cần vào bóng xô xát một tí thôi, những cái đầu nóng nó nảy lên là thôi xong rồi rất phức tạp.
Đúng rồi, mình thấy, mình thấy này Rồi, ờ, thế là bạn có bị gì không? Bạn có bị bị bị chấn thương hay bị bị
À, không, mình, ờ, mình mình chạy mất dép luôn bạn ạ. Mình, ờ, không có rảnh, à, mà ừ.
À, mình chạy mất dép ha. À, à, OK, OK, OK, thế là khôn đấy, rất là thông minh đấy, chứ
Mình mình không muốn dính vào những cái mà nó nó phức tạp.
Ừm. Hợp lý, hợp lý, hợp lý. Ừm thế sau sau cái vụ
Nhưng mà cái lúc đấy thì công nhận là mình cảm thấy lo lắng, mình cảm thấy lo lắng và mình nghĩ rằng, ừm, cái bản chất của cái việc mình đá bóng mình ban đầu mình nghĩ nó là đi để đá, để ra mồ hôi, để rèn luyện sức khỏe. Cuối cùng bây giờ nó lại, chính nó lại ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân đấy, thế thì thì mình mình thay đổi. Thế còn bạn thì sao? Cái đợt mà bạn bị về nhì ấy, bạn có bị ảnh hưởng nhiều đến, a, sức khỏe tâm lý hay như nào không?
Ờ. Ờ. Ừm, khỏe thôi. Đúng rồi. Đá đúng rồi, đá chơi chơi lấy. Ừm, hiểu, hiểu. Ừm. Thế Ờ.